โอ้โฮ ได้ยิน ได้ยินแล้วยังรู้สึกเจ็บนือไม่หายเลยนะ <chuckles>
โดนทั้งห้องคุณ อืม <giggles> โดนทั้งห้องค่ะ
มันเป็นแบบความทรงจำวัยเด็กที่แย่มากเลย อุ๊ย อัน อันนี้อยากถามอันหนึ่ง แล้วมันมีบ้างไหมที่แบบคุณแม่จัดตารางเรียนเราผิด เราก็ไปแบบผิด ๆ อย่างงั้นอะ โดยที่เป็นความผิดคุณแม่ อย่างเงี้ยครับ?
ค่ะ มี ๆ ๆ เคย เคยค่ะ เคย เคยคุ้น ๆ ว่าดูผิดวัน ดูผิดวัน แล้วก็จัดกระเป๋าให้เรา ใช่ไหม แล้วก็เราก็ไปโรงเรียนปุ๊บ เรามั่นใจสุด ๆ เลยนะ แบบ อ ต้องใช่ ต้องเป๊ะแน่นอน พอเปิดกระเป๋าดูปุ๊บ อ้าว วิชานี้ไม่มี แล้วคุณครูก็ถาม เราบอกว่า "ลืมค่ะ" <chuckles> บอกว่า "ลืมค่ะ" แล้วครูก็ดุใหญ่เลยนะ แบบ "ทำไมถึงไม่รำ จัดตารางเรียนตั้งแต่เมื่อวาน? รู้ว่าจะเรียน วันนี้จะเรียนอะไร? ทำไมถึงไม่เตรียมมา?" ใด ๆ เราก็เงียบ พูดอะไรไม่ออก พูดอะไรไม่ได้อะ เพราะถ้าพูดไปเนี่ยจะอ้างคุณแม่ก็ ก็ต้องโดนดุอยู่ดีอะ มัน มัน มันเป็นหน้าที่เรา ที่คุณแม่ไม่ควรจะมาช่วยถูกไหมล่ะ เราก็จะโดนดุอยู่ดี ก็เลยไม่ ไม่พูดอะไรก็แบบ ก็ ก็รับไป ก็ขอโทษอย่างเดียวค่ะ เราก็โดนตีไป 2 เพี๊ยะ วันนั้น เออ
โอ้ เป็นไงบ้างครับตอนนั้น? อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ อ๋อ เจ็บใจแทนคุณแม่ไหมครับ มีการไปฟ้องแม่ไหมว่า เพราะคุณแม่เลยทำให้เราต้องโดนตี?
ค่ะ แล้วพอ <laughs> กลับมา ใช่ ๆ เราก็กลับมานั่นแหละ เราก็ ก เราก็ว่า เราก็เหมือนแบบไปบ่นกับคุณแม่ ให้คุณแม่ฟังว่า "เนี่ยวันนี้น้องโดนตีเลยนะ คุณแม่จัดกระเป๋าผิดอะ" แล้วแม่ก็บอก แม่ก็ยังแบบ "ไม่จริง แม่ดูมาดีแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ยังมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้อง ใช่ไหม แล้วเราก็เอากระเป๋าให้คุณแม่ แล้วให้แม่ ให้เปิดตารางดูเนี่ย ที่คุณแม่จัดมามันคือของวัน ของวันนู่น วันมะรืนนู่น ไม่ใช่วัน นี้
<chuckles> อืม อืม อือ อา มันก็ต้องพูดตามความจริง พูดตามเนื้อผ้า อา ดูตามความจริง อะไรอย่างงี้ คืออยากจะรู้นิดหนึ่งครับ แล้วหลังจากนั้นโตมา ที่เราจะต้องแบบมีการจัดเองเนาะ แล้วเราแบบว่า เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ ใน ถึงยุคที่เราจะต้องจัดเองแล้วเนี่ยครับ?
เออ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อา มันก็จะมียุคที่เราจัดเอง ตอนนั้นก็จะน่า มหาลัยแล้วล่ะค่ะ ที่เราเนาะดูแลตัวเองแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีการลิสต์ของ เหมือนถ้าเกิดว่าเดินทางไปเที่ยว
อือฮึ
เนาะ กับมหาลัย กับเพื่อน ๆ อะไรก็แล้วแต่ จะมีการลิสต์ของว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง แล้วเราเตรียมทุกอย่างครบแล้วหรือยังอะค่ะ อืม มันจะมีการลิสต์ของเอาไว้เลย เราก็จัดตามที่เราลิสต์เอาไว้
อืม เรียกเป็นการไปเที่ยวเนาะ? เออ อือ อืม

อืม เข้าใจได้ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ คือพอเรามีความผิดพลาดเนาะ อา มันก็เป็นปกติที่เราจะแบบต้องพลาดบ้างเนาะในการเตรียมของ อย่างเงี้ย คืออยากจะรู้ครับว่าโดยปกติแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันพลาดบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเตรียมของ อะไรอย่างเงี้ย มันคืออะไรครับสำหรับตัวเรา มีไหมครับ นอกจากแบบ อา เวลา นอกจากการไปซื้อเนี่ย หมายถึงว่า ที่ ที่ผมหมายถึงนี่ก็คือหมายถึงว่ามัน มันเป็นตั้งแต่แรกอะว่าเราลืมว่าแบบ อา เราลืมจดของพวกเนี้ยบ่อย ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็น แต่พอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ได้แค่ลืมไปซื้อ แต่หมายถึงว่าเราลืมจดมันลงไปด้วย? อย่างเงี้ยครับ
อา ใช่ ค่ะ อือ กำลังนึกอยู่เลยนะคะ แต่มัน ถ้า ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่เราไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่แหละมั้ง ตอนนั้นน่ะค่ะ แล้วเราเตรียมไฟฉายไปเนาะ เตรียมไฟฉายไปค่ะ แล้วก็จดไว้ว่าจะซื้อถ่านไฟฉาย ใช่ แต่เราลืมซื้อถ่านไฟฉาย เรามีไฟฉาย แต่เราไม่มีถ่านไฟฉาย <chuckles>
อือ <chuckles> อือ อืม อือ อ๋อ <chuckles> ครับ เป็นไฟฉายแบบปั่นมือหรือเปล่าคุณ?
ใช่ อันนั้นน่ะ เธอ แล้วมันจริง คืออันนั้น อันนั้นมันแบบมันจำเป็นด้วยนะ มันจำเป็นด้วย แล้วคุณแม่ก็ คุณแม่ก็บอกว่า "เตรียมไปหรือยัง?" เพราะว่าจำได้ว่าไปปฏิบัติธรรมอะ มันเป็นวัดถ้ำค่ะ มันเป็น มันเป็นป่าเลยแหละ แล้วทางเดินอะมันก็ไม่ค่อยมีไฟ คือมันมีแหละ แต่ แต่มันมีห่างกันมากเลย กว่าจะเจอไฟ 1 ต้น อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยจำเป็นต้องใช้ไฟฉายกันที่นั่น แล้วของคุณแม่เองเนี่ย คุณแม่ก็เตรียมของคุณแม่ เราก็เตรียมของเราเนาะ แล้วคุณแม่ก็ย้ำมาก ๆ เลยว่า "ไฟฉายต้องเอาไปนะ เออ เดี๋ยวจะเดินลำบาก ไม่สะดวก" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่า "โอเค ๆ" แล้วเรา ค่ะ
อืม ๆ อืม เออ อืม ๆ อ้อ ฮ อืม อืม อ้าว มันก็ถูกแล้วนี่ครับ เราเอาไฟฉายไปนี่ครับ ก็ถูกตามที่คุณแม่เขาพูดแล้วนะ
ค่ะ ถูก แต่ลืมถ่านไฟฉาย คุณ ตลกมากเลย แล้วไปแบบเปิดกระเป๋าของคุณแม่นะ เปิดกระเป๋า ไปถึงที่วัด แล้ว ก เปิดกระเป๋า เคลียร์ของ จัดของ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอปุ๊บ อา คุณแม่ก็ "เออ เอาถ่าน เอาไฟฉายมายัง?" บอก "เอามาแล้ว" แล้วก็ยกให้คุณแม่ดูไฟฉาย แล้วแบบ "เฮ้ย ทำไมไฟฉายเราเบา ๆ วะ"
<chuckles> อืม อืม อือ <chuckles>
ใช่ <chuckles> แล้วมาเปิดดูปุ๊บ อ้าว ไม่มีถ่าน ไม่มีถ่าน แล้วก็เหมือนจดไว้แล้วด้วยนะว่าต้องซื้ออะค่ะ คุณแม่ก็หัวร้อน แล้วท่านบอกว่า "เห็นไหม? บอกว่าให้เตรียม" เราบอก "ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปซื้อ" คุณแม่บอกว่า "จะไปซื้อที่ไหน? ที่นี่วัดถ้ำ" ซึ่งมันอยู่ชนบทมาก ๆ แล้วร้านค้าก็ไม่มีในระยะ ห้า กิโล ไม่มีร้านค้าเลยคุณ จ้ะ อืม
อือ อืม โอ้โฮ! โอ้โฮ! เฮ้ย อันนี้ อันนี้นี่โหดร้ายเหมือนกันนะครับ เฮ้ย อันในนี่ คือผมอยากถามนิดหนึ่งครับ เวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรม ที่เราต้องออกไปไกล ๆ เนี่ย โดยปกติแล้วครับ เวลาเราจะต้องเตรียมของเนี่ย เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับที่มันจำเป็นนะครับผม?
ค่ะ ค่ะ

อ๋อ มันก็มีนะคะ ก็จะเหมือน อ่า วันเนี้ยก่อนนอนเนาะ ก็จะมีการเตรียมก่อน แล้วก็คิดก่อนว่า พรุ่งเนี้ยเราต้องใช้อะไรบ้างอะค่ะ เหมือนอย่างถ้า ถ้าเป็นช่วงเนี้ย ช่วงที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะ ในกระเป๋าของเราเนี่ยมันก็จะมีพวก อ่า แท็บเล็ตอยู่ มี อ่า โน้ต มีโน้ต อ่า มีสมุดโน้ตเนาะ มีปากกาพวกเนี้ยค่ะ มีปากกาไฮไลต์ด้วย อย่างงี้ ใช่ ก็จะมีเตรียมเก็บไว้ในกระเป๋าค่ะ แต่มันก็จะมีบางช่วงที่แบบอาจจะต้องแบบรื้อบ้าง เพราะว่า อ่า ไอ้สมุดโน้ต อย่างเงี้ย มันก็อาจจะต้อง ไม่ต้องใช้ทุกครั้ง หรือบางทีจะเป็นพวกแท็บ อ่า แท็บเล็ตเนี่ย ไม่ต้องเอาไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมัน มันจะต้องแบบมาจัดกันทุกคืนก่อนนอนค่ะ วันพรุ่งเนี้ยจะได้ไม่ลืมอะไรไป แล้วก็ของผู้หญิงด้วยเนาะ มันก็จะมีครีมกันแดดอะไรพวกนี้ ที่ต้อง ต้องมีไว้ เดี๋ยวเราจะลืม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ของ ค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม เดี๋ยว ๆ ๆ ๆ เดี๋ยวนะครับ คือผมเพิ่งรู้ครับ ผู้หญิงเนี่ย เวลาจะไปเรียนเขาพกครีมกันแดดกันด้วยเหรอครับเนี่ย?
ต้องมีค่ะ ของมันต้องมีเลย ยิ่งแดดเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะ ใช่ มันไม่มีไม่ได้เลยนะคุณ
จริงเหรอ <chuckles> คือ คือยังไง คือ คือติด พก พกติดกระเป๋าไปเลยเหรอครับอันเนี้ย?
ต้องมีค่ะ เพราะว่าครีมกันแดด โอ้ มันไม่ได้ทาครั้งเดียวแล้วมันอยู่เลยนะ มันต้องมีการเติมระหว่างวันค่ะ
อ๋อ เหรอ!
ใช่ ไม่ใช่ทาครั้งเดียวแล้วกันทั้งวันนะคุณ มันอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วเราก็ต้อง ช เอ่อ อัดมันเข้าไปใหม่ค่ะ อืม
อุ๊ย! อันนี้เป็นความรู้แบบใหม่แบบสับมากนะครับ อันนี้ โอ้โฮ! ถ้า ถ้าเกิดเป็นแสดงว่า แสดงว่าไม่ได้มีแค่ครีมกันแดดแล้วสิถ้างั้นน่ะ
อ้าว! ค่ะ ก็ เอ่อ ผู้หญิงก็มีเครื่องสำอางอยู่ในนั้นแหละนะคะ ใช่ แต่ว่าไอ้พวกครีมกันแดดก็บางทีเราก็แบบอาจจะวันนี้เป็นครีมเนาะ พรุ่งนี้มันก็เป็นแบบสเปรย์ฉีด อย่างงี้
อืม อืม
อา มันก็มีสลับกันไปแบบให้มันเข้า Trend เพื่อน ๆ เห็น อะไรอย่างงี้ แบบนั้น เป็นการพูดคุยกันได้ต่อเนื่องไป แล้วก็มีการ อาจจะเสริม อะไรนะ เป็นไอเทมเสริมในการที่ ค คุยกับเพื่อน ๆ ได้ แนะนำเพื่อน ๆ ได้ว่าอันนี้เราของใหม่ เรามีแล้วนะ อย่างงี้ แบบอย่างนี้เหมือนกัน
อืม อ๋อ มัน มัน มัน-มัน มันเป็นการ บลัฟ กันด้วย ไม่ใช่แค่การเตรียมอย่างเดียวถูกไหม? อา ๆ
<chuckles> นิด นิดหนึ่ง อ่า มันไม่ถึงขนาดนั้น มันเป็นแค่การแนะนำว่า "เออ นี่ นี่รุ่นใหม่นะออกมาแล้ว" ซึ่ง ซึ่งเรามีแล้วนะ คุณสมบัติมันจะเป็นประมาณนี้ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เพื่อน ๆ ก็ได้ลองด้วยก่อนตัดสินใจซื้ออะ อย่างงี้ อา ค่ะ
อืม อ๋อ ป้ายยา ป้ายยาใช่ไหมครับ? <chuckles>
อา นิดหนึ่ง อย่างงี้ค่ะ เอ่อ ก็แต่ว่าจะบอกว่า อ่า ที่ได้ ที่เราทำแบบนี้เนาะ มันก็จะมีนิสัยมาตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ ตอนที่เรายังเป็นเด็กเนาะคะ ตอนนั้นก็คุณแม่ เวลาที่เราเรียนหนังสือเนาะ แล้วมันจะมีจัด การจัดตารางเรียน ตารางสอน
เออ อุ๊ย!